À, có chứ bạn ơi. Nói chung là cái tâm lý của bạn là bây giờ cũng một thời gian quá là dài rồi mà vẫn chưa thấy đả động gì đến câu chuyện là, à, thăng chức với cả tiền lương cho bạn. Cho nên là bạn cũng đang, ờ, nó d nó, gọi là, bối rối với cả nóng lòng thì mình có thể hoàn toàn hiểu được cái, a, cảm xúc này nha. Vậy thì nha, ờ, khi mà bạn muốn xin tăng lương với các sếp ấy, thì mình sẽ đề xuất một số cái gợi ý như thế này. Đầu tiên là bạn hãy lựa chọn đúng cái thời điểm. Thời điểm ở đây có thể là gì? Khi mà bạn vừa hoàn thành một cái công việc, hoặc là một cái dự án, hoặc là đạt chỉ tiêu nó, gọi là, có thành tích xuất sắc đi, thì đây chính là cái thời điểm vàng để mà bạn có thể đề xuất cái việc là thăng chức và tăng lương với cả sếp bạn. Và ngoài ra nha, khi mà bạn viết những cái đơn nó, gọi là, đơn xin tăng lương này, đơn xin thăng chức này, thì bạn hãy đưa ra những cái số liệu cụ thể. Số liệu cụ thể ở đây là bạn có thể sử dụng trực tiếp cái dự án như là ở trong cái thời điểm vàng mà mình vừa nói á, thì hãy sử dụng những cái số liệu ở trong đó để người ta thấy rõ ràng rằng là, à, bạn có, ờ, bạn đã làm được những cái gì, hiệu suất của bạn là có và và, à, những cái giá trị của bạn mang lại là quá rõ ràng rồi, đúng không này? Ngoài ra nha à. Ừm. Nhưng mà ừ, ô kê.
Ờ. Chính xác luôn á. Ừm. Ừm. Mình hiểu cái ý của bạn nè. Ờ, mình hiểu cái ý của bạn nè. Vậy thì mình sẽ thử cái cách của bạn đi ờ, mình thử cái cách của bạn đó là, à, chọn cái thời điểm vàng làm sao cho nó thích hợp đi. À, tại vì ví dụ mà mình cứ lên đài đi rồi mình, à, gửi cái nộp đơn xin việc như vậy thì nó cũng không có hợp lý cho lắm, đúng hông? Nhiều khi cái cái lúc đó người sếp của mình đang đau đầu với lại công việc nè, rồi nhiều khi cái tháng đó chưa có được, ờ, đạt KPI, thành ra là cũng đang quạu. Mà team đang quạu như vậy mình gửi đơn lên rồi thì mình xin tăng lương như vậy, chắc có lẽ là ổng còn quạu hơn nữa ha? Ờ, rất là hay nha. Ừ, mình sẽ làm ừ, mình sẽ cố gắng làm sao quan sát người sếp của mình nè, ờ, khi nào mà thấy tâm lý vui vẻ một xíu ha. Và cái tháng đó cái tháng này nè, mình xem coi cái thời điểm nào mà khi mào mà cái sàn nó chuẩn bị đạt số rồi đó, thì mình nghĩ lúc đó sếp của mình, ờ, khá là vui đó, thì mình sẽ canh cái thời điểm đó, mình sẽ, a, lân la lên, mình s nộp cái đơn mà xin tăng lương, ờ, "Mong là sếp xem xét cho em ha." À, rất là hay đó. Ô kê, và mình cũng, a, sẽ nghe lời bạn nha, là tức là như bạn nói hồi nãy là, ờ, nên, à, thêm một vài cái bằng chứng về cái thành tích của mình vào, đúng hông? Ờ, rất là hay ha, tại vì mình cũng khá là nhiều ờ, mình cũng khá là nhiều bằng khen mà. Có lẽ mình cũng sẽ phải show những cái bằng khen đó lên cái bàn làm việc của mình nè, để mà có thể sếp đi qua đi lại là, ờ, lâu lâu ông nghía qua ông thấy, à, "Ra là, ừ, trước, ơ, trước giờ là nhân viên này làm việc khá là tốt nè", đúng hông? Tức là show ra những cái bằng chứng về thành tích để cho cái người sếp ghi nhận là người ta có thể dễ dàng, à, tăng lương lên cho mình, đúng hông? Rất là hay nha, hiệu quả nha! Vậy thì ngoài ra còn cái cách nào nữa hông bạn?
Ừm, được nè. Chính xác đó. Ừm, đúng rồi nha. <chuckles> <laughs> Công nhận đó bạn. Chính xác nha bạn. <laughs> <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Để cho người ta thấy rõ luôn đó. Đúng! <laughs> Đúng, chính xác nè. Ừm.